آه أوكي، آه يعني ما حصلش مواجهة بشكل مباشر، آآ، أنتِ بتحاولي بس تلمّحي له عشان ما يحصلش مشكلة.
لا، لأ، خالص. بالضبط، أنا خايفة، أنا خايفة إن أنا أبوّظ حاجة أو إن أنا أعمل حاجة غلط عشان أنا م مش أوّل مَرّة أتحط في موقِف زي ده عشان كده شبعًا باقول لِك عايزة نصيحتِك أنتِ تقولي لي أعمل إيه، وفعلًا اس اس الموضوع صعب بالنسبة لي إن أنا أفضل أحافظ على الموضوع عشان بياخد مِنّي طاقة كبيرة أوي، وأنا أصلًا في فترة من حياتي إن أنا محتاجة حد يكون بيساعدني مش أنا أكون باساعد حَد.
آه، إمم. أيوه. طبعًا. أكيد، أكيد. يعني آآ، يعني هاقول لِك إيه بُصي، هو أولًا واضح إنّه ممكن يكون ده بسبب البُعد المفاجئ أو إن أنتِ آآ، إنه أو أو إن أنتِ هتقعدي فترة طويلة بَرّه، آآ فده ممكن يكون مأثّر عليه بشكل سلبي أو إن هو حاسس إن أنتِ خلاص بقى مش هتعيشي معاه الذكريات ال إن أنتم مثلًا تتقابلوا أو هو ييجي لِك ال ييجي لكم البيت أو إن أنتم تنزلوا آآ، تعملوا مشاوركم سوا أو حاجة من الحاجات دي. فهو حاسس إن هو ممكن يكون آمم حزين أو مش عارف يتعامل معاكِ بالشكل الطبيعي زي ما كنتِ مثلًا في البلد القديمة، طَب أنتِ ما حاولتيش تكلمي حد من أهله أو حد من أهلِك تشتكي له في حاجة زي كده؟
أيوه. بُصي، هو أنا وأخته صحاب من زمان أوي وإحنا صحاب قريبين كمان وعلاقتنا حلوة أوي، فعادي يعني باكلمها أصلًا عشان هي بتسأل عليّ أصلًا أكتر مِنّه يعني أنتِ متخيّلة؟ ب بييجي لي مكالمات منها في اليوم أكتر مِنّه هو شخصيًا، فباكلمها باقُول لها: "أنتِ عارفة هو ما كلّمنيش النهارده خالص" فتقُول لي هي ب طَب بجد يعني هي طيبة فبتقُول لي اللي هو: <tsk> "طيّب حاولي تعملي كذا، طَب كده" بس أنا باقُول لها اللي هو ما تتكلمش معاه في الموضوع خالص اللي هو قُلت لها: "أنا حابّة إن أنا لو هاتكلم معاه في الموضوع، الموضوع ييجي مِنّي أنا يعني."
إمم، اهم. ياه! أوكي. اهم.

ولمّا هتتكلِّمي بقى بشكل صريح، هتشوفي رَد فعله إيه، يا هيكون مُتّفق معاكِ تمامًا في إن هو "آه، أنا قصّرت في حقِّك، آه حقِّك عليّا، أنا هاحاول أتصلّح"، أو إن هو آآ هيحس إن هو ما عملش حاجة، فساعتها بقى الموضوع هيتشقل يعني هيتشقلب أو إن أنتِ تاخدي العلاقة بمنظور تاني، بحيث إن أنتِ ما تفضليش أنتِ اللي بتحاولي والطرف التاني ما بيحاولش. هل فكّرتِ إن أنتِ تعملي ده بالش بالمنظور ده أو بالطريقة دي؟ إيه رأيِك في الموضوع؟
أيوه. الصراحة يعني أنا ما فكّرتش في إن أنا أفكّر ف بالمنظور ده أو بالطريقة دي، إن أنا اللي هو حتّى أفهم هو من وجهة نظره إيه، عشان حتّى أنا أعرف أفكّر في الموضوع، اللي هو أنت حاسس بنَفْس الإحساس والّا لأ، أ اللي هو إيه د يعني عايزة أفهمه برضه، ما أنا مش هافضل متلخبطة كتير، فده فعلًا حاجة هتساعدني أوي إن أنا حتّى أرتاح من جوّايا وبدماغي تفضل تُقف من اللَف اللي هي عَمّالة تلِفّه ده، اللي هو خلاص أنا هافهم و وأفهّمِك، أفهم أنت ليه بتعمل كده، عشان حتّى أرتاح لو في أي يعني مهما كانت إجابته، مهما كانت إيه، أنا أكون ارتَحت من جوّايا، أعرف أركّز في حياتي اللي أنا
إمم. بالضبط اهم. بالضبط.
اللي أنا فيها دي.
بالضبط، بالضبط. وإن أنتِ برضه يعني أولًا ده ف فكرة الصراحة أو المواجهة، دي بتقِّلل الإفتراضات السلبية اللي عندِك، يعني إن أنتِ دايمًا تفكّري اللي هو هو زي ما أنتِ كنتِ لسّه بتقولي في الأول كده، إن أنتِ هو مثلًا هو مش عايز يكمّل، هو هو مخنوق من حاجة؟ أنتِ كل ده عَمّالة تفترضيها، يعني أمور بتفترضيها من من خيالِك ل آآ أو إن أنتِ من كُتر التفكير عمّالة تفكّري بشكل سلبي ورغم إن هو ممكن يكون أساسًا بس متضايق إن أنتِ مش موجودة معاه، فعشان تكسري الحاجز ده تمامًا، الأفضل إن أنتِ تواجهي، آآ وحاجة كمان، إن أنتِ تشاركي أهلِك في الأمر، قولي لهم حصل 1، 2، 3، ليه مشاركة الأهل؟ لإن الأهل ممكن يكون ليهم وجهة نظر أبعد شوية، أكبر طبعًا بحُكم إن هم أكبر منِّك، آآ فممكن ساعتها ينصحوكِ نصايح طبعًا ت تكلّمي والدتِك، لو عندِك أختِك الكبيرة تقولي لها، والدِك تقولي له: "أعمل إيه يا جماعة، أتصرّف إزاي؟ انصحوني." دُول على فكرة المصدر الأساسي في إن هم ينصحوكِ بالشكل الصحيح.
أيوه.
خصوصًا إن هم عارفينِك وعارفين شخصيّتِك كويس جدًا، فمن الأفضل إن أنتِ تشاركي أهلِك، وتحاولي تاخدي منهم نصايح على قدر الإمكان وفي نَفْس الوقت تعملي آآ إن أنتِ تت تكلّميه هو بقى بشكل مباشر وتحاولي إن أنتِ تستفهمي منّه إيه الموضوع بالضبط، لغاية لمّا توصلوا المهم لنقطة تعرفوا تُقفوا عليها، سواء يمين، سواء شمال. ده من الأفضل يعني ليكِ عشان تهدي شوية.
أيوه. فعلًا بجد عندِك حق، شكرًا بجد أوي على نصيحتِك، وارتحت أوي وفعلًا نصيحتِك هتساعدني جدًا، شكرًا ليكِ.
العفو، على إيه؟ دايمًا في خدمتِك، شكرًا.

وآمم وهي بتقول لي يعني "طيب ادّي له وقت هو ممكن يكون بس موضوع جديد بالنسبة له" بس برضه أنا عايزاه يعني برضه يفكّر فيّا أنا، أنا الموضوع بي أنا اللي سافرت وأنا اللي في بلد غريبة وأنا اللي قاعدة لوحدي، وهو مع صحابه ومع أهله، فهو المفروض برضه يكون عنده إحساس بيّا شوية يعني، عشان كده حتّى أنا مش عايزة أكون باتكلّم معاه في الموضوع.
طبعًا. اهم. دَاعم، دَاعم ليكِ. بشكل أكبر. اهم، إمم، فاهماكِ، طَب أنتِ حاولتِ إن أنتِ تلاقي أي حَل في الفترة الأخيرة مثلًا؟ أو فكّرتِ في أي حلول ممكن تقرّب المسافات شوية ما بينك وما بينه، أو تقرّب وجهات النظر؟ الفترة الأخيرة والّا م حسّيتِ الموضوع مش ما عرفتيش توجدي له أي حَل؟
بُصّي أنا فكّرت في حلول كتير أوي، يعني دماغي أصلًا طول اليوم بتفضل اللي هو تلِف، تلِف، تلِف فأنا هاعمل إيه، و وده بقى أساسًا يومي كلّه عبارة عن اللي هو، هو كلّمني، هو ما كلّمنيش، هو قاعد قد إيه عقبال ما يرُد، هو أصلًا المو ال الموضوع كلّه بياخُد طاقتي كلّها، أنا حتّى مش عارفة أفكّر في أي حاجة تانية، ولا حتّى عارفة أفكّر في الموضوع كويس، اللي هو عارفة اللي هو دماغي متلخبطة، وآمم مش عارفة حتّى أفكّر في أي حاجة، فهو الحَل الوحيد اللي أنا فكّرت فيه واللي أنا بدأت أعمل منّه اللي أنا شَبه ما قُلت لِك، بالمّح له بشوية حاجات.
اهم. اهم. صح. اهم، اهم. حقِّك بصراحة. اهم. إمم.
بس ما جرّبتش أعمل حاجة جديدة.
حلو أوي. بُصّي هو فكرة إن أنتِ بتحاولي آآ زي ما أنتِ بتقولي و و وبتتكلّمي حتّى أخته آآ آآ بتحاولي مع نَفْسِك أو إن أنتِ بتلمّحي له، دي أساسًا أكبر دليل إن أنتِ بتحاولي تحافظي على العلاقة، دي نقطة تتحسب لِك آآ وبالعكس أنتِ تكوني يعني عارفة أنتِ كده إيه، اللي هو راضية تمامًا في إن أنتِ اللي بتحاولي في العلاقة، واللي أنتِ اللي بتسعي إن هي م ما يحصلش فيها أي حاجة، بس برضه آآ أي علاقة عايزة أقول لِك وخصوصًا في بدايتها سواء إن هي لسّه يعني ما ما وصلِتش للجواز، الأفضل عمومًا لحَل المشاكل فيها هي المواجهة
أيوه.
أو الصراحة التامة، خصوصًا لمّا بيكون لسّه في علاقة خطوبة أو إن أنتم لسّه آآ يعني على فكرة أنتِ آه قُلتِ 4 سِنين تعرفوا بعض، ولكن ممكن لغاية دلوقتي إن أنتِ تكوني لسّه في جوانب كتير في شخصيتِك أو شخصيته مش عارفينها زي اللي حصل إن أنتِ لمّا بعدتِ فجأة هو اتغيّر، ف الأفضل في المواقِف دي إن أنتِ تواجهي بشكل مباشر، طيب آآ آآ فكرة إن أنتِ تكوني صريحة، يعني اختاري أو تخصصي وقت معيّن، تقولي له أنا هاكلّمك مثلًا بُكرة في الوقت الفُلاني عايزاك ضروري، فأنتِ تتكلّمي معاه قولي له أنا عندي مشكلة في 1، 2، 3 ممكن نتناقش فيها مع بعض، ممكن نتكلّم فيها مع بعض بشكل نوصل فيها لحَل.
أيوه، فاهماكِ. اهم.